Kasi nga, ano eh, unexpected eh. Hindi kami nag-usap sa after 2 years.
Oo, wow, hmm, tagal-tagal din.
Tas, parang, nakatunog siya, um, although minessage niya ako ng ilang days bago ako napunta ng Zambales. Tsaka yung pumunta rin ako ng Zambales, ano lang din 'yon eh, biglaan lang din.
Mm. Oo.
Parang, si parang sinabi niya sa'kin no'ng, minessage niya ako one time, bigla daw akong nag pumasok sa isip niya kaya niya ako minessage tapos sabi ko
Oh, oo. Hmm.
"Bakit, nga bakit ngayon? Bakit ngayon pa? Ang tagal natin 'di nag-uusap akala ko, akala ko nga kasal ka na, akala ko engage ka na", ganyan-ganyan.
Bakit ngayon Wow, feel.
So, parang, nagulat ako na, after no'ng mga hindi na kasi kami nag-usap, 'di ba, 'di ko na siya ni-reply-yan no'n. Na bigla na naman siyang nagpakita, ginagawa niya na 'yon dati pa, na, hinahanap niya talaga ako kahit sang lupalop ako ng basta sa Zambales, kasi taga-Zambales siya, tas hindi siya puwedeng basta-basta umaalis papuntang Manila, gawa nga nang may negosyo kasi siya do'n. So, parang ano lang, hindi ko hi hindi ko siya maintindihan, pero alam ko na, sa loob-loob ko kinikilig ako, kasi pinuntahan niya ako, eh. Kinita niya ako, kahit saan akong lupalop, tas parang, nakita nakita na siya ng mga kaibigan ko, kasi akala nila gawa-gawa ko lang siya, na kuwento lang siya. So, parang sabi ko
Naku. Oo, ho. Oo. Oo. Oo. Ey. Naku. Naku. <laughs> Oo, oo. Oo.
"Ang alam ko, all this time, parang ayaw mo naman, kasi, 'di naman natin tinuloy." Gano'n. So, parang ayun, kahit papaano, eh, nakapag-usap naman kami, na kasama yung mga kaibigan ko. Tas mas naging komportable din siya, kasi dati, yung mga dating kaibigan ko, na kasama ko, no'ng pumupunta kami ng Zambales, hindi niya 'yon kilala. Tas hindi talaga siya nagpapakita kasi nahihiya daw siya, gano'n.
Oo, oh. Wow! Oo, oo. Oo. Oo. Wow. <chuckles> Pero ang ganda, ang ang unique ah. Ako kasi, ah, sa tingin ko ba't, ah, naging s special siya that time, kasi, siyempre kumbaga, eh, 'yon yung parang kumbaga, maraming problema, although hindi pa naman sa problema pang realidad, eh, pang sa siyempre sa pag-aaral yung problema, tsaka graduating. So, pressure, tsaka yung taong 'yon din kasi, eh, kumbaga, ah, nakasama ko siya for almost a decade.
Ikaw ba, ikaw ba? Mm. Mm, mm.